Tama naman so ibig sabihin pala 'no yun yung ginagawa niyong pag-a-adjust o pagbabago kasi nga naiba na yung sitwasyon eh kung dati kayong dalawa lang ah nakapag-date kayo pero ngayon yung nagkaanak na kayo, siyempre nahati yung oras. So yun pala yung ano ginagawa niyong pag-a-adjust or pagbabago. Tama po ba?
Mm. Totoo. Mahirap mahirap na siyang ano eh. Mm. Totoo. Mahirap na siya nga sa ngayon pero mas mahirap kapag nawala yung partner mo dahil wala na kayong oras sa isa't isa so kailangan magkaroon pa rin kayo ng oras para sa isa't isa. Tsaka alam mo yun yung mga simpleng bagay lang, kahit na magsabay lang kayong mag-grocery, hindi palagi yung kung sino lang yung may oras at tsaka sa tagal din ng pinagsamahan namin ano eh 10 taon. Naku parang yun nga sabi mo halos ang dami na rin naming ano napagdaana't mga nasabi 'tas yun lang. Kinakaila sinabi ko sa kanya naman na kailangan lang natin maging consistent kasi hindi naman tayo tatagal ng ganito kung 'di natin pinipili yung isa't isa sa araw-araw kahit na may mga pagkakataong hindi na ka-mahal-mahal yung isa't isa sa 'tin, ganon.
Hmm, tama naman. Hmm. Ah nakakatuwa yung grocery, naka-relate ako dun, ah. <chuckles> Mm. Wow tagal. Mhm, mm. Mm. Tama naman, yun. Oo. Gusto ko yung dalawa mong sinabi. Una, yung piliin araw-araw. Pangalawa, yung sa grocery. <laughs> Kasi after namin kumain sa labas, mag-gro-grocery kami.
Mm. Hmm, bakit? May nagkaano ka ba? Nagka-idea ka ba? Hmm, mm, mm.
Mm Nakakatawa. Nakaka-enjoy din naman talaga eh mag-go yung simpleng pag-gro-grocery lang tas kasama mo yun, nakaka-enjoy din naman eh.
Oo totoo kasi 'di ba may sense of responsibility na sa inyong dalawa eh nag-gro-grocery na kayo eh dati lang naman kahit ano kahit date lang saglit sa labas, 'di ba. Lalo na kung nagkakilala kayo nung kolehiyo pa lang, wala pa kayong kakayahan ngayon nakakapanibago eh andami niyo ng pwedeng gawin mo parehas
Mm. Mm, mm. Mm. Tama. Mhm.

Ah, isa lang ibig sabihin niyan, tama yung pinili mo. Hmm.
Hmm. Kaya nga. Pinagpapasalamat ko rin sa Diyos na hindi na siya sakit sa ulo tong bagong ipinasok ko sa aking buhay.
Ma Tama, tama. Kasi basta pag pinasok na natin yan na way kumbaga sa kultura natin parang wala ng bawian, eh, for life na, eh, for pang habangbuhay na, eh. Hmm, ah, napakasuwerte mo naman. Mm.
Oo, totoo. Totoo, yan. Pero ikaw naman, ano naman yung mga ginagawa mo na mga simpleng bagay kahit walang okasiyon.
Eh oh, sige ano 'yon? Ano 'yon? Hmm, siguro ano lang yung mga simpleng pang patuitams na parang teenager, "Good morning, kumain ka na ba?" Ma mga ganon ba, mga ganong messages lang yung out of the blue, eh, biglang magme-message ng mga patwitams, 'di ba? Mm.
Ah, oo, totoo yan. Totoo yan. Oo, totoo yan. Oo totoo, kasi minsan nakakalimutan na rin 'yon, hindi ba? Yung hindi na naggo-good morning, hindi na naggo-good night or 'yong parang hindi ka na naaalala ng partner mo sa buong araw. Minsan kasi ano, eh, 'yan din ang nagiging problema ng matagal na relasyon, eh. Masiyado ng nagiging kampante na hindi na chine-check 'yong partner nila. Kaya ako minsan na natutuwa ako 'pag nagte-textan kahit magkasama lang kami sa isang bahay kaso magkaiba nga kami ng kuwarto. Dahil sa set up ng trabaho. Wala bigla na lang yang magte-text.
Mm, mm. Tama. Mm. Mm. 'Yon, tama ang ganda ng sinabi mo. Mm. Hmm. <chuckles> Tas yung gi oo. Tas yung kahit hindi text, kunyari yung may nap mat may nakita kang nakakatuwang reel. Example, sa mga tut mga tuta or aso na cute. Ipo-forward lang sa kanya mga ganoon or mga yung mga sweet na mga reels. Kunyari, ah, yung mga romantic na reels na video, ganon.
Mm. Oo, totoo totoo. Mm, totoo siya. Yun nga ang sabi kasi hilig namin mahilig kami sa pusa. So, everytime may makikita akong pusa na fino-forward ko yun sa kaniya. Para lang din reminder na naaalala ko pa rin siya sa mga gantong bagay na nakikita ko.
Mm. Oo, yun ganon nga. Tama, tama.